जी, काफ़ी सही कहा आपने और मुझे लगता है एक ऐसे ही उदाहरण दूँ अगर मैं, तो कुछ सालों पहले मैं गई थी एक ऐसी यात्रा पे अ, अपने परिवार के साथ जो कि अ, एक मंदिर के लिए था, तो भक्ति की जगह पे गए थे हम लोग और अ, इसी तरीके से वो जगह इतनी ज़्यादा अ, पॉपुलर हो गई और उसमें इतने लोग आए हुए थे जो कि सिर्फ़ भक्ति के लिए नहीं आए हुए, तो काफ़ी लोग ऐसे जो कि अपना सिर्फ़ लगता है पार्टी करने के लिए या फ़िर सिर्फ़ ऐसे हिल स्टेशन एन्जॉय करने के लिए आए हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं ऐसी जगहों का मूल्य जो है, वो जब आप अच्छे इंटेंशन के साथ नहीं जाते, तो और भी खराब हो जाता है और साथ-साथ जो बाकी लोगों का भी अनुभव है, जो कि सब लोग अपनी एक शांति के लिए आए हैं, एक अपना अ, जो कि अच्छा नज़ारा देखने के लिए आए हैं, उसकी जगह पे अगर आपको शोर-शराबा अ, सुनने को उम, ज़रूरी हो जाए, तो कहीं न कहीं वो अनुभव बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। तो बिल्कुल सही कहा, बहुत सहमति रखती हूँ मैं आपसे कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग इस तरीके से इस चीज़ को अ, सँभाल सकते हैं और मुझे लगता है कहीं न कहीं अ, गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ अ, मदद करनी चाहिए, आपको क्या लगता है?
हुँ, हुँ। जी, जी। उहुँ। जी, जी। जी। अच्छा। जी, जी। हुँ, हुँ। अच्छा। उहुँ। जी। जी। जी, जी। उहुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। जी, जी, जी। जी। जी। जी। उहुँ। जी। जी। उहुँ।